Kak, aku penasaran nih, Kak, kalau di dunia online kita itu kan bisa jadi siapa aja gitu ya di sana, nah kamu pernah enggak sih merasa jadi kayak bukan dirimu sendiri gitu di dunia online? Pernah ngerasain enggak?
Oke. Wah, kayaknya memang aku seperti itu deh, mmm, bukan lagi pernah ngerasain ya, sampai sekarang pun aku juga kayak seperti itu jadi, aku tuh punya apa ya kayak mungkin 2 kepribadian yang berbeda jadi, aku di online sama yang aku di offline itu beda gitu Kak, ah, sedi
Gimana tuh? Bedanya seperti apa, Kak?
Jadi sedikit cerita, aku tuh, eee, karena memang suka, menjelajah online terus juga kayak, eee, suka apa ya, eee, teknologi tentang mungkin, dunia per-IT-an, terus juga main game juga gitu ya, itu tuh salah satu yang merubah atau apa ya, memberikan aku pandangan kalau di online tuh, nggak harus menjadi, sama seperti persis gitu loh apa yang, di dunia offline gitu, Kak.
Iya, ya. Oh ya oke, jadi, mmm, apa kamu karena hal tersebut jadinya kamu menjadi, berbeda dari dunia, aslinya faktanya gitu ya Kak ya?
Oke. Mmm, jadi aku tuh, eee, jadi gini, eee, mungkin aku bercerita dulu kenapa deh gitu dari awal ya, jadi, mmm, aku tuh dulu, eee, waktu kecil itu suka, apa namanya, eee, kayak semacam hacking hacking kecillah hacker-hacker kecil gitu ya itu tuh, eee jadi, di aku baca-baca terus di situ aku mempelajari sedikit tapi, kayak nggak terlalu dalam jadi kalau menjadi, eee, apa ya hacker itu tuh harus seperti, mmm, me memper apa ya memperhilangkan atau, ya kita tidak boleh sama gitu loh kayak seperti di-offline jadi semisal kita membuat, media sosial itu tuh nama itu ik jangan sampai sama gitu, sama yang di-offline jadi punya apa ya, eee, apa ya karena dulu itu kemakan, ya kayak gitu-gitu tuh, eee, nanti kalau ketika kita mungkin, eee, berhasil ya untuk meng-hack sesu sesuatu terus, eee, dicari di online gitu ya untuk nama kita atau apa pun itu itu tuh biar bisa, anonim gitu loh jadi kita tuh tidak punya apa ya, eee, semacam, eee, yang tertinggal identitas betul itu itu juga yang, menjadikanku mungkin sampai sekarang tuh seperti itu karena memang, dari, eee, dari kecil seperti itu cuman, untuk sekarang itu mungkin sudah berubah ya jadi kayak, eee, apa ya, eee, kehidupan dewasa itu juga mengharuskan untuk, bermedia sosial untuk background checking juga ketika, eee, untuk ke perusahaan atau apa pun itu gitu, eee, jadi kita harus punya media sosial gitu gitu jadi harus pakai nama asli atau seperti itu, tapi untuk sekarang itu tuh aku di dunia online itu, yang bener-bener kalau berinteraksi ya, eee, semisal, sama siapapunlah di online tuh, kecuali untuk, eee, sebuah pekerjaan ya itu tuh beda lagi nah itu tuh aku yang kayak orangnya, mmm, kalem terus, eee, misterius terus juga kayak, apa ya, eee, istilahnya jaga wibawa terus gitu loh cool banget gitu cool abis gitu kalau
Oke. Wow keren dong. Oh, kenapa tuh, Kak? Iya ya ya oke. Identitas asli gitu ya? Iya. Waduh, itu di sosmed gitu ya?
Ya di sosmed, di komunitas, eee, game di komunitas apa pun itu tuh, seperti itu gitu gaya bahasanya pun juga kayak, selalu disingkat-singkat gitu gitu tanpa menggunakan, apa namanya kayak mungkin stiker atau, eee, apa namanya, Kak? emoticon gitu gitu itu, sampai sekarang seperti itu Kak nah terus
Oke. Oh nah itu tuh kamu memang, eee, apa ya, sengaja untuk, mmm, membuat dirimu seperti itu, atau awalnya niatnya enggak kayak gitu tapi lama-lama terbawa arus tuh?
Oke, iya sebetulnya apa ya kayak, itu dari ya a mungkin alasan dari kecil itu tadi kayak, eee, harus tidak sama gitu sesuai dari, offline ke online gara-gara ilmu, eee, per IT atau hacker-hacker waktu kecil itu ya, ya itu tuh mungkin kebawa sampai sekarang jadi kayak oke aku di-offline itu, eh, di online itu tidak boleh menampilkan, eee, sama persis sama di-offline, eee, semisal kalau di-offline itu itu aku orangnya mungkin, apa ya? Eee, e extrovert atau kayak, gampang bergaul terus, eee, apa ya, eee, istilahnya sama orang itu haha hihi gampang gitu loh nah di online tuh aku enggak seperti itu aku orangnya kayak, eee, diputar baliklah 180° gitu pokoknya, apa yang di-offline aku di online itu berbeda gitu sampai sekarang bahkan, bahkan ketika apa ya kayak, eee, aku pernah di dunia online gitu maksudnya, di gamelah gitu spesifiknya itu tuh, aku tuh, banyak dikenal orang tuh sor orang yang iya misterius gitu loh jadi, apa ya, eee, orangnya kayak cuek kesannya cuek terus, eee, kalau ngetik itu, eee, apa ya, mmm, sedikit-sedikit disingkat-singkat gitu.
Oke oke. Oke. Oh. Nah ap
Terus, eee, mhm, setelah, heeh.
Tapi nih Kak, heeh, aku penasarannya gini itu kan, eee, berbeda banget nih sama dirimu secara langsung secara offline-nya gitu kan? Nah, kenapa di online itu kamu lebih memilih branding-an yang seperti itu maksudnya kayak yang, kalem yang cool ini segala macam itu alasannya apa sih kalau boleh tahu? <chuckles>
Oke, boleh. Oke, iya. Oke oke. <chuckles> Ah, aku tuh berusaha juga ya mencari alasan yang apa sih sebenernya aku tuh, eee, begini tuh kenapa gitu mungkin alasan yang paling masuk akal itu, karena apa ya? Aku suka aja gitu kayak, mmm, mungkin, kalau sekarang tuh ngisengin atau, eee, bisa di sebut prank-prank atau gitu ya atau ya apa ya kayak kesenangan semata gitu loh, seperti itu untuk sekarang itu alasannya seperti itu.
Oh berarti bukan bukan karena apa namanya tuntutan ya Kak ya? Dalam artian kayak, eee, pressure dari media sosial, insecure, segala macam enggak ada kayak gitu ya?
Enggak sih. Betul, enggak enggak. Enggak cuma, eee, karena apa ya? Kayak alasannya aku cari-cari yang paling masuk akal itu kayak, ah, kayaknya emang seru aja terus kayak, eee, aku senang melakukan ini terus, apa ya? Eee, ya iseng-iseng tapi keterusan gitu loh Kak jadi sebuah, heeh, sebuah kebiasaan kalau di online itu seperti itu gitu.
Waduh waduh. Oke nah terus, eee, setelah, eee, mulai menjadi orang lain atau bukan menjadi diri sendiri nih, itu yang kamu rasain itu gimana sih, Kak? Apakah kamu ngerasanya, senang, lega, atau malah justru jadi capek gitu untuk mempertahankan itu?
Mhm, <laughs> oke, aku sih lebih ke senang ya dan lucu aja gitu loh, eee apa ya kayak oke ini nih orang ini belum aj belum kenal aja kayak aku tuh yang offline seperti apa gitu, kayak lucu aja, eee, apa ya menjadi orang istilahnya fake gitu ya, eee, tapi kan itu menurutku tidak merugikan orang gitu loh, karena kan, apa ya istilahnya ya aku, eee, berpura-pura menjadi cool atau berpura-pura menjadi cuek gitu-gitu kan tidak merugikan mereka gitu jadi aku ya, oke-oke aja aku menjadi seperti itu Kak jadi, eee, terbentuk dari dulu gitu terus sampai sekarang seperti itu, iya udah jadi apa ya, eee, kayak gitu dan, eee, apa ya? Setelah, eee, bertemu gitu ya secara offline atau langsung sama temen-temen online, itu tuh pada kaget gitu dan sama juga sepert pertanyaan seperti Kakak gitu, kamu kenapa sih kalau di online seperti itu? Nah itu tuh aku juga kayak, mencari apa ya? Jawabannya itu kadang aku bilang juga kayak, mhm, kayak, aduh aku juga nggak tahu kenapa ya aku gitu a a aku juga kayak menyampaikan alasanku ituh kayak gini terus kayak gitu terus mereka tuh kayak, berusaha memahami tapi aneh juga ya lu gitu-gitu kenapa gitu ngapain harus seperti itu gitu dan aku ya, jawabannya mungkin aku ya ya aku senang aja dan aku apa ya kayak, eee, iya harus seperti itu aku ada dorongan harus seperti itu gitu di online aku juga nggak tahu kenapa gitu sih.
Waduh waduh. <chuckles> <chuckles> Susah ya? Oh waduh waduh. Mmm, waduh. <chuckles> secara ini ya nart alami lah dari ini, oke, nah tapi nih pernah nggak kamu ngalamin kayak jadi salah paham gitu, ada orang yang salah paham ke kamu cuman gara-gara citra online atau, eee, pribadi yang kamu bentuk secara online itu tadi gitu mungkin misalnya jadi kayak, marahan atau apa gitu pernah nggak?
Heeh, enggak sadar iya, mhm. Mmm, kayaknya Heeh, wah itu mah sering banget Kak memang, iya karena memang tujuannya biar seperti itu memang orang biar salah paham kalau di online, ah, itu tuh kala aku sih kayak, ah, bodo amat ya maksudnya, ah, kamu nggak tahu aja kalau aku offline tidak seperti itu gitu jadi aku kayak, eee, apa ya, eee, riding the wave aja kayak, kamu mintanya gini ya udah gak apa-apa aku gini gitu doang sih kayak seru gitu aku nggak tahu juga ya kenapa ya alasanku seperti ini aku tuh juga masih bertanya-tanya sih sebetulnya tapi, ya aku suka aja Kak aneh ya? Jadi, eee, apa ya pernah gitu aku juga kurang paham dan, eee, kalau ditanya juga semisal, eee, temanku juga bertanya pernah ya kayak, kamu tuh mungkin, eee, punya apa ya kayak, eee, apa, eee, pengalaman buruk kah atau kah di online yang menjadikan kamu seperti itu gitu, itu tuh aku enggak juga gitu aku juga nggak pernah kayak, mmm, apa ya? Dapet perundungan online, atau apa pun itu yang bikin mungkin aku jadi insecure atau apa ya kayak, seperti itu enggak juga gitu jadi
Gimana tuh gimana? Waduh waduh. <chuckles> Trauma. Berarti emang datang gitu aja gitu ya.
Mmm, jadi emang emang dari diriku sendiri gitu jadi, eee, belum menemukan jawaban yang apa ya? Tepatlah untuk sekarang, mungkin kalau ditanya seperti itu ya, eee, ya aku suka aja seru dan senang.
<chuckles> Tapi pernah enggak, kayak kamu itu greget banget, Kak? Mungkin misalnya, wah aku pengen banget nih pas momen ini nampilin jadi diri aku sendiri yang seasli-aslinya gitu pernah ada momen kayak gitu enggak?
Aduh, enggak lagi sayang, ah, aduh aneh banget ya aku jadi kayak, ya aku tetap stay in in character seperti itu ya di online gitu gitu jadi, eee, apa ya ketika seperti itu tuh, nggak ada kayak rasa aku harus menampilkan, sisi yang seperti ini mungkin contohnya deh ketika, apa ya, eee, lagi adu argumen gitu ya, eee, di, eee, online gitu sama temanku terus, dia kayak ngata-ngata, "Ah, elu, wah, sok cool, sok gini-gini." Terus aku juga kayak ya stay in character aja terus paling cuma kayak, apa ya me eee, berbicara dalam dalam batin gitu kayak, "Ah, lu nggak tahu aja gitu gua yang seperti apa," gitu, nah terus, eee, setelah apa ya kayak ada mu mungkin momen tertentu yang, bisa kita bertemu secara offline, nah itu tuh aku baru kayak, menampilkan sisiku yang offline itu seperti apa gitu gitu.
Oh, kamu Oke. Iya. Ah, nah, terus reaksi temenmu yang ketika ketemu secara offline, itu gimana tuh setelah melihat mengalami perkenalan online terus ketemu offline, ada perbedaan reaksinya gimana?
<laughs> Tentunya syok berat ya, maksudnya kaget banget gitu ternyata, eee, di offline tuh memang orangnya beda banget sama di online, eee, mereka itu kebanyakan yang pernah maksudnya pernah bertemu secara on offline ya, beberapa temanku yang di online gitu yang di game itu, kayak pas ketemu itu tuh, eee, mereka pengen kayak istilahnya apa ya, nyubit aja deh, nyubit nyubit aku gitu karena saking sebelnya gitu loh saking, "Wah ini nih orang nih kayak, eee, sering apa ya, kayak, aneh bangetlah di online," gitu. Nah, ternyata di offline itu beda banget gitu, terus, eee eee, ya pernah kayak apa ya, setelah bertemu gitu ya terus kan, eee, kita masih berhubungan di online gitu, nah itu tuh, apa ya, menyebar gitu ternyata terus kayak online eee, temen-temanku yang pernah ketemu tuh menceritakan di, eee, forum itu kayak, "Ini nih orangnya nih enggak seperti itu ternyata," gitu-gitu, "Aku pernah ketemu," gitu, itu tuh aku juga kayak rasanya, mmm, ya tetap stay in character aja gitu terus jadi jadi bahasan yang lucu. Jadi kayak, apa ya, ketika lagi, eee, mungkin momen-momen yang a apa gitu terus aku tetap stay in character gitu temanku yang pernah bertemu secara offline itu kayak, "Ah, lu enggak usah kayak gitu, lu orangnya ga orangnya enggak seperti itu, ayo ketawa aja," gitu, semisal gitu-gitu, aku sedikit terasa kayak aku pengen ketawa juga tapi, ah, udah stay in character udah kayak, ya aku orangnya seperti itu gitu.
Waduh. Oke. Oh. Wah. <chuckles> Oh, iya iya. <chuckles> Tapi setelah digituin sama teman tuh langsung kayak, eee, mencair dikit-dikit enggak jadi balik kayak pribadi yang normal lagi dikit-dikit gitu atau tetap tetap berada pada karakter online yang udah dibangun itu?
Mmm. Oke oke, eee, kalau se apa ya, eee, sebatas cuma chat aja gitu ya itu tuh masih aku bisa stay in character cuman pernah juga kelepasan tapi pas ngobrol sih, maksudnya ngobrol secara virtual ya, eee, mungkin da dari voice call gitu-gitu, voice call group nah itu tuh, kadang aku juga karena itu kan susah ya untuk melepas maksudnya, stay in character itu memang agak susah kalau, eee, langsung gitu, heeh, itu tuh pernah juga kelepasan kayak, eee, biasanya aku aku nggak pernah apa ya kayak, eee, melucu di online, terus ketika, eee, lagi teleponan bareng grup itu kadang aku, eee, sering melucu, sering kayak, apa ya ketawa nggak jelas gitu-gitu, nah, itu tuh, ah, udah nggak udah beda nih sama yang karakterku yang kayak gitu-gitu, itu pernah juga sih Kak, kelepasan gitu sih, Kak.
Oke. Nahannya susah ya? <chuckles> Oke oke oke. Tapi nih Kak, mmm, kamu kan bisa kayak mempertahankan perbedaan karakter online dan offline itu kan Kak. Nah, ada cara khusus enggak biar, mmm, apa ya enggak kebawa gitu, enggak saling campur antar satu sisi ke sisi lainnya, kayak misalnya, kamu di online itu kan cenderung cool, cuek, segala macam, biar di offline-nya itu tetap bisa jadi kamu apa adanya nggak nggak kecampur gitu, ada caranya enggak?
Mhm. Oke. Mmm. Oke. Heeh. Eee, kalau aku sih a karena mungkin, learning by doing dan juga pengalaman sudah lama gitu ya. Itu tuh sudah kayak, eee, alamiah gitu loh, jadi, udah eee, ketika aku udah udah nggak di online ya, itu tuh otomatis kayak, mmm, riset gitu loh badannya tiba tiba langsung istilahnya gitu. Jadi udah langsung stay in karakter offline. Ya mungkin bakat alam kali ya Kak, aku juga nggak tahu, atau, mungkin juga kayak itu penyakit aku belum belum tahu pastinya ya mungkin, karena kan itu juga kayak aneh gitu loh di mata orang lain, dan aku pun juga kayak merasa aneh tapi, ya itulah aku gitu aneh ya. <laughs>
Waduh. Oh bisa langsung gitu ya? Waduh. Oh, oke oke, ya selama masih pada batasnya, kayaknya juga masih oke sih, Kak.
Iya sih. Betul, dan enggak merugikan orang lain mah, menurutku aman aja, gitu.
Oke deh. Wah, seru banget nih cerita pengalaman kamu gitu. Makasih banyak ya udah mau berbagi ceritanya sama aku, Kak.
<chuckles> Oke, s Iya, Kak, sama-sama, terima kasih juga ya udah mau mendengarkan ceritaku tadi ya, sampai jumpa.
Oke deh, sampai jumpa.